Hey du, erzähl mal von einer Zeit, in der du etwas verlernen musstest.
Wow, ich etwas verlernen musste. Also da fällt mir jetzt direkt da spontan tatsächlich ein, ähm, damals wo ich eine Zahnspange bekommen habe, da musste ich zum zum Logopäden und da musste ich verlernen, wie ich meine Zunge in meinem Mund lege quasi. Also, ich hatte, äh also ich habe 'n Überbiss und das kam davon, dass meine Zunge immer gegen meine oberen Zähne gedrückt hat und, ähm, dann musste ich zum zum Logopäden und dann musste ich quasi, äh, ja, neu lernen, wie ich meine Zunge beim Sprechen und beim Schlucken verwende und da, äh, ja musste ich meine alten Muster quasi ablegen.
Mhm. Ah, okay. Aber wie genau entstand das? Also war der Überbiss schon immer oder entstand der eventuell durch irgendeinen, ich sage mal, Kieferproblem irgendwann durch irgend 'ne Kauangewohnheit? Also wie entstand denn das gesamte Problem?
Also, ich glaube das Problem entstand dadurch also, ich hatte ich habe an sich eigentlich so schon so 'n kleinen Mund und, ähm, da mussten mir mussten mir damals tatsächlich auch 3 Zähne gezogen werden deswegen und dann dann ich weiß nicht, habe ich mir halt als Kind auch irgendwie so 'n bisschen angewohnt, einfach halt da das war für mich quasi am komfortables a am komfortabelsten, wie ich meine Zunge so gelegt habe und, ähm
Mhm.
es das hat das hat sich halt einfach so entwickelt. Das war für mich einfach so am bequemsten und, ähm, wo ich dann aber damals dann zum zum Kieferorthopäden gegangen bin, meinte der: „Ja, das, äh, geht so leider nicht, weil sonst wird das nämlich immer schlimmer mit dem Überbiss.“ Und, ähm, dann hat er mich zum zum Logopäden geschickt und dann, äh, ja musste ich musste ich neu lernen, wie man richtig schluckt.
Der Logopäde ist, äh, der, der dir deine Zunge positioniert, nicht wahr?
Ja, Logopäde ist, äh, nicht nur für die Zunge zuständig, das ist so der ist auch für Sprache zuständig. Also, quasi zum Beispiel, wenn jetzt jemand 'n Schlaganfall hat und der, ähm, hat dadurch verlernt zu sprechen, dann muss der auch zum Logopäden gehen, um, äh, halt zu lernen, neu zu sprechen. Also, der ist alles, was so in diesem Mundbereich zu tun hat, qu quasi zuständig, aber alles, was so mit Sprache zu tun hat und wie man seine Zunge legt und wie man, äh, Wörter richtig ausspricht und so weiter.
Mhm. Also möchte mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das eigentlich für dich war, ne, also sich noch mal komplett neu zu gewöhnen und so was. Also, ich musste das auch mal fast machen tatsächlich, aber ich habe mich dann einfach geweigert und, äh, ja, die Konsequenzen, äh, also da gab's tatsächlich keine. Und, na ja, ich fa fand das so 'n bisschen überbewertet und dachte mich ei dachte eigentlich auch noch, dass man mich irgendwie abziehen möchte. Wie war das denn für dich? Musste dich man überreden oder hast du dann gesagt: „Ja, okay, dann machen wir das so?“
Ähm, na ja, also ich war eigentlich schon sehr kooperativ, also ich wollte ja auch schönere Zähne haben und ich wollte ja auch, dass auf jeden Fall mein Überbiss nicht schlimmer wird und deswegen habe ich dann auch direkt gesagt: „Ja okay.“ Ist ja nicht schlimm, war auch bei mir eigentlich ganz in der Nähe, deswegen konnte ich auch alleine hin, weil war ich jetzt nicht dran gebunden, dass meine Mutter mich irgendwie hinfahren musste oder so und, ähm, war an sich eigentlich auch ganz witzig. Also, es war ja ich war ich war ja noch sehr jung und die die war, glaube ich, auch dafür spezialisiert, dass halt auch so Kinder dahin kommen und so und, äh, das war alles sehr auf auf so 'ner spaßigen Art und Weise. Es war eher so, äh, viel mit so Spiel und so verbunden. Also, es war jetzt nicht so: „Okay, wir gehen dahin und ich lerne das jetzt alles und ratter, ratter, ratter.“ Sondern das war halt allau alles so 'n bisschen lustig und so 'n bisschen kindlich gestaltet.
Mhm. Ah. Also, das erinnert mich irgendwie daran, also als Kind hatte ich auch gewisse Sprachfehler, ja? Und zwar habe ich anstatt Lutscher, zum Beispiel „Lutza“ gesagt. Und, äh, da war ich dann auch bei 'ner- ich weiß nicht- Sprachtherapeutin. Und es mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mit ihr gespielt. Ich habe auch mal ab und zu 'ne Salzstange gekriegt und so. War das so in etwa das Gleiche?
Mhm. Ähm ja, ich denke schon, also, äh habe ich damals 'ne Salzstange bekommen? Weiß ich nicht mehr, <chuckles> aber es war auf jeden Fall alles sehr sehr auf auf Spielbasis be basiert auf jeden Fall, ja. Ist ja also Kinder können ja so auch viel besser lernen, als wenn man jetzt den irgend 'n Zettel hinpackt und sagt: „Ja, so lern das jetzt.“
<laughs> Genau das, ne? Also, ich finde Kinder haben einfach 'ne gewisse andere, ich sage mal, Erziehungsmethode beziehungsweise Belehrungsmethode als zum Beispiel, ja, Erwachsene, ne? Und das ist auch völlig normal, dass also Kinder verstehen ja noch nicht viel von der Welt und da muss man einfach 'n bisschen, ich sage mal, gnädiger sein und viele vergessen das oftmals.
Auf jeden Fall. Ja.
Wie hast du dich dann eigentlich so bei diesem Prozess gefühlt, als du dann mitbekommen hast: Ey, du musst jetzt das alles umpositionieren und es wird vielleicht richtig unbequem und ärgerlich. Was was ging dir so durch den Kopf?
Ähm, also es war eigentlich gar nicht so schlimm, es war tatsächlich natürlich ungewohnt und vor allem auch also wenn du jetzt zum Beispiel etwas isst, dann achtest du ja nicht darauf, wie deine Zunge liegt. Und das war natürlich ungewohnt, dass ich halt immer dann drauf achten musste: „Okay, ähm, meine Zunge muss jetzt an der Stelle liegen, wie's mir beigebracht wurde und nicht, wie ich das mein Leben lang gemacht habe.“ Und das war natürlich war 'n bisschen schwierig, weil manchmal ist ja auch so ich weiß nicht, du isst 'n kleinen Snack oder du trinkst einfach nur irgendwas und, g äh, auch bei diesen kleinen Sachen musst du darauf achten und manchmal achtest du gar nicht drauf und dann fällt dir so mittendrin oder danach so auf: „Boah, ich habe irgendwie eigentlich gar nicht drauf, äh, a geachtet.“ Also, ich habe tatsächlich bis heute immer noch manchmal so irgendwie dieses dieses ähm, diesen Moment, wo ich dann am Essen bin und ich, äh, achte dann drauf, wie wie ich wie ich meine Zunge dabei bewege, weil ich mir ich mir manchmal irgendwie immer noch nicht sicher bin, ob ich, ähm, jetzt aus Gewohnheit manchmal doch meine Zunge wieder so vorne gegen meine Zähne drücke oder ob ich das jetzt über die Jahre wirklich schon so verinnerlicht habe und, äh, das jetzt, äh, auch an der Stelle bleibt, wo wo's mir beigebracht wurde.
Mhm. Ah, okay. Ja, also ich hatte zum Beispiel damals das Problem, dass sich, ähm, meine Zunge immer unten gelagert hatte, also sage mal, gegen meine unteren Zähne halt einfach. Aber irgendwann durch TikTok und ganz vielen verschiedenen anderen Sachen habe ich zum Beispiel gelernt, meine meine Zunge gegen meinen Gaumen zu drücken, weil das anscheinend besser aussieht und irgendwo auch die Jawline markanter macht, ja.
Mhm.
Also, ich denke, das ist natürlich fernab von dem, was du erlebt hast, und auch von jedem anderen. Aber ich erinnere mich, dass es auch natürlich für 'ne für mich 'ne gewisse Zeit schwer war, mein Zunge meine Zunge dann immer in der Höhe des Gaumen zu haben.
Ja, also ich glaube für mich war das schon 'n bisschen einfacher, weil ich habe nie meine Zunge unten abgelegt, das war halt schon immer oben, weil ich weiß nicht, unten ist irgendwie nicht genug Platz, habe ich das Gefühl und deswegen war das so ich muss halt nur darauf achten, dass sie weiter hinten liegt quasi und halt nicht mehr so weit vorne.
Mhm. Ja, das klingt aber halt immer einfacher als so, ich weiß nicht, als so getan, ne? Also ich finde, wenn man hört: „Ja, ich muss einfach das und dies machen“, dann dann kann man sich davon aber noch nicht so krass überzeugen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, wenn man's umsetzt also ist ja immer so, ne? Wenn man darüber redet, dann denkt man: „Okay easy“, aber wenn man's da machen muss, ist es vielleicht doch 'n bisschen schwerer, aber jetzt im Großen und Ganzen äh, ich weiß nicht, war's für mich jetzt eigentlich nicht so schwer, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich muss halt nur darauf achten, dass sie 'n bisschen weiter hinten ist und das Schwierige war halt jedes Mal beim Essen darauf zu achten.
Mhm. Gab es denn irgendwelche Rückschläge, also in denen du dachtest: „Ach ne, das kann ich nicht ablegen?“ Also, wie bist du damit umgegangen?
Hm, ich würde jetzt nicht sagen Rückschläge per se, also wie gesagt also das mit der Zunge habe ich manchmal immer noch so das de den Gedanken, dass ich mir denke: „Okay, mache ich das überhaupt immer noch richtig? Habe ich das mittlerweile wieder verlernt, äh, wird jetzt über die Jahre vielleicht, äh, kriege ich dann doch 'n stärkeres, äh, Übergebiss“ oder so, aber ich denke ich weiß nicht, das ist jetzt schon so lange her und ich denke, ich habe mich schon daran gewöhnt und das sind auch nur irgendwelche Gedanken, die man sich dann irgendwie komischerweise irgendwie einredet oder so. Also
Mhm.
in meiner Zeit von von wo ich 'ne Zahnspange hatte, da gab's auf jeden Fall Rückschläge, aber jetzt, wo's nur diese Sache mit der Zunge ging, da das war eigentlich war einfach eigentlich relativ einfach.
Mhm. Okay, dann gehen wir mal weg von diesem Zungenthema und gehen mal weiter auf das Zahnspangenthema ein, ja? du meinst, du musst diese tragen für deinen Kiefer, oder?
Ähm. Auch, also, dass dass ich 'n Überbiss hatte, war auf jeden Fall auch ein Thema, aber ich hatte auch, ähm, nicht so gute Zähne. Also, meine Schneidezähne zum Beispiel waren sehr weit oben wie so 'n Vampir und
Mhm.
ähm. Ich glaube einer war auch so 'n bisschen schief oder so. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hatte nicht wirklich gute Zähne. Also, die mussten auf jeden Fall auch gerade gemacht werden.
Das verstehe ich, ne? Also ich selbst habe ja auch irgendwo ein Überbiss und, ähm, da wurde mir auch natürlich mal 'ne Zahnspange empfohlen oder sonst was, aber das war dann schon zu einem Lebensjahr, wo das eventuell nicht die Krankenversicherung übernommen hatte. Und da war ich halt so: „Ja, Schwamm drüber. Ich bin damit geboren. Ich kann damit leben.“ War das eventuell in etwa auch so für dich? Also oder hast du dann die Zahnspange bekommen? Hast du sie jeden Tag getragen, sie gepflegt? Also, wie war das denn?
Mhm. Ja, also ich konnte den natürlich nicht ablegen ne? Es war ja 'ne permanente Zahnspange die auf meine Zähne geklebt wurde und deswegen war ich ja mehr oder weniger dazu gezwungen, die jeden Tag zu tragen. Und äh, bei mir war's aber tatsächlich so, es wurde auf jeden Fall übernommen, weil ich war da 12 oder so, also da war ich noch jung genug und ich musste die dann tragen, auch bis zu meinem 18. Lebensjahr. Also das war 'ne sehr, sehr lange Zeit.
Mhm.
Ähm, und am Anfang war ich natürlich nicht so der Fan davon. Also, ich hatte auch total Angst vor vor Zahnärzten und so weiter, deswegen war das für mich so 'n heikles Thema. Ähm, aber dann mit der Zeit wurd's natürlich besser, ne? Also, man hat ja man muss ja dann, äh, jeden Monat mindestens einmal hin oder alle 6 Wochen oder so, damit diese Gummis ausgetauscht werden und alles noch mal gecheckt wird und der Draht fester gemacht wird und so. Also, irgendwann hat man sich dran gewöhnt und war so: „Ja okay, ist irgendwie doch nicht so schlimm.“
Aha. Das glaube ich auf jeden Fall, ne? Also der der Mensch ist ja mehr oder weniger 'n Gewöhnungstier und je nachdem, wie viel Zeit er sich selbst lässt, ne, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sch ja, irgendwann einfach okay sein wird, ne, dass es dass man sich dran gewohnt hat. Und ich glaube, eher ungewohnt ist, wenn man dann wieder zurück zu seinen alten Habits muss, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen jetzt heutzutage, wo ich keine Zahnspange mehr trage, auch mehrere Jahre schon nicht mehr ähm, würde ich sagen, dass auch irgendwie die Angst zum Zahnarzt wieder so 'n bisschen gestiegen ist, weil halt einfach so dieses, äh ja halt so dieses permanente man muss immer wieder dahin und so dieses man hat sich dran gewöhnt halt einfach nicht mehr da ist.
Mhm. Glaube ich, ne? Also, vor allem ich weiß nicht, wenn man sehr lange nicht beim Zahnarzt war und Zahnärzte sind ja manchmal 'n bisschen rasch, was das angeht, ne? Also, ich erinner mich zum Beispiel, ich hatte mal bisschen Karies und boah, ich also ich weiß nicht, ob du's kennst, aber du liegst ja dann in diesem Stuhl und die kratzen das ja dann ab und so. Und das fühlt sich einfach manchmal sehr unangenehm an. Anderer Vergleich ist auch noch, wenn du noch irgendwie bisschen Belag hast, ja, wenn du zum Beispiel keine Zahnseide benutzt, dann kratzen die das auch manchmal so raus. Und das ist einfach generell alles 'n sehr unangenehmes Gefühl, aber ich bin der Meinung, wenn man das öfter macht, dann ist es nicht so schlimm, als wenn man das dann sich so vertagen lässt, oder?
Auf jeden Fall, also ich müsste eigentlich auch unbedingt mal wieder zum Zahnarzt, weil mir muss eigentlich auch 'n Zahn gezogen werden, aber irgendwie habe ich einfach momentan nicht das Geld dafür.
Ja, vor allem das, ne? Also, wär's jetzt immer noch so, ne hier in Deutschland ist es ja so, mit der Krankenversicherung, wäre das immer noch so, dass die Krankenversicherung auch nach dem zum Beispiel 18. Lebensjahr das alles übernimmt und dafür aufkommt, wäre das ja alles, äh, der reinste Traum, aber die kommen ja wirklich nur auf, wenn das halt irgendwelche, ich sage mal, lebensbedrohliche Situationen oder Aktionen sind, die du machen musst, weil du halt ansonsten, ne, eventuell daran sterben könntest.
Ja nicht unbedingt also würde ich jetzt einfach nur dahin gehen und mit örtlicher Betäubung diesen Zahn entfernen lassen, dann würde mich das wahrscheinlich nichts kosten, aber da das schon so 'n bisschen, ja, komplizierter ist, würde ich das schon gerne mit 'ner Vollnarkose machen und dafür muss man selber aufkommen.
Ja, das ja okay, da das macht dann schon mehr Sinn, ne, also
Mhm.
Aber liegt es dann wirklich nur am Geld oder denkst du dir: „Boah, mann, warum denn keine lokale Betäubung?“ Also, liegt das eigentlich nur daran, dass du eventuell Angst hast vor den Schmerzen, vor den Konsequenzen oder so? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du das eventuell durchstehen könntest. Also, du gibst mir dieses Gefühl einfach.
Boah, also, ich habe auf jeden Fall Angst, 100 %. Vor allem das Problem ist halt der der Zahn der gezogen werden muss ist halt 'n Backenzahn und der ist schon zur Hälfte durchgebrochen. Das heißt, das wird nicht so einfach sein und die können den mit einem Ruck rausziehen, sondern die müssen den wahrscheinlich rausgraben wie bei so 'nem Weisheitszahn. Und das ist halt das, was, äh, für mich so scary ist und was ich echt ungerne erleben möchte.
Mhm. Ja, also, wenn ich schon an Weits Weisheitszähne denke und an jegliche Leute, die mir so ihre Storys darüber erzählt haben, da kommt's mir auch 'n bisschen hoch, ne? Also, es ist ja sehr also sehr ängstlich und vor allem auch für viele Leute sehr schlimm. Hast du denn selber mal die Weisheitszähne gezogen oder warum, ah, redest du so darüber, als hättest du eventuell damit deine eigenen Erfahrungen gemacht?
Ne, tatsächlich nicht. Also, ich weiß ja auch nur aus Erzählungen und so, wie das dann ist, dass sie das rausgraben müssen. Also, mir wurde damals mal gesagt also, ich habe 3 Weisheitszähne und die meinten: „Ja, muss irgendwann mal entfernt werden." Aber dann hatte ich das irgendwann mal bei meinem Kieferorthopäden angesprochen. Also, der hatte mir das damals nicht gesagt, war 'n anderer Zahnarzt. Und, ähm, ja der ha hat eigentlich nichts weiter dazu gesagt, deswegen war ich so: „Ja okay, dann ist ja eigentlich egal.“
Ja, so Weisheitszähne sollten ja in der Regel nur entfernt werden, wenn man sieht, dass sie eventuell irgendwelchen Schaden ausrichten oder wenn's halt schmerzt. Aber da das nicht der Fall ist, kannst du ruhig deine drinne behalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses aufschlussreiche Gespräch und dafür, dass du so, ich sag mal, selbstbewusst warst und auch aus deinen eigenen Erfahrungen geredet hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe einiges über dich gelernt.
Genau, ja. Ja, sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du mir so offen zugehört hast.